Ada kak, jadi, eee, dulu tuh aku kan, emang udah dari dulu aku suka sama yang namanya film Bollywood Kak, jadi kadang mhm film India Kak, film India kan aku suka film India, dan dan emang itu, eee, durasinya juga lama-lama biasanya, Kak. Eee, biasanya kan, eee, kalau misalnya ada film Bollywood yang rilis tuh nggak semua bioskop di Indonesia tuh mau nayangin gitu, dan kebetulan waktu itu salah satu bioskop di Yogyakarta tuh ada yang nanya ada yang nayangin dan aku seneng banget tuh Kak jadi, eee, akhirnya aku bisa tuh merasakan nonton film India di bioskop langsung gitu kan, dan akhirnya ya tanpa pikir panjang sih sebenarnya ya langsung udah tahu ada tiketnya, langsung coba apa, menentukan hari biar bisa nonton bareng gitu dan dan akhirnya ya terbayar sudah itu penantiannya kan, dan emang aktornya yang yang main juga emang favorit gitu kan, jadi ya seneng banget itu pas waktu itu, udah udah nontonnya bios di bioskop, filmnya favorit dan eh aktornya favorit dan filmnya juga bagus gitu Kak jadi ya udah double-double lah senengnya Kak waktu itu, Kak.
Bollywood. Oh gitu, Kak. Betul. Oke. <chuckles> Siapa tuh aktornya, Kak?
Aktornya waktu itu Shah Rukh Khan Kak, itu aku yakin orang-orang yang gak nonton film bil Bollywood pun tetap tahu sih siapa Shah Rukh Khan itu sih, Kak. <chuckles> Bener banget.
Wah. Tahu pasti dong, itu populer banget sih Shah Rukh Khan ya. Gara-gara film apa dulu? Kuch Kuch Hota Hai, ya.
Kuch Kuch Hota Hai, betul Dan sampai sekarang pun masih masih aktif dalam dunia perfilman gitu kan, walaupun udah usianya udah, eee, udah terlihat banget kalau udah tua gitu kan, tapi masih aktif gitu dan filmnya masih keren-keren sih menurutku, Kak.